Kak, kadang kan orang bilang tuh hidup setelah menikah itu kayak bab baru ya. Ada hal yang tetap sama, tapi ada juga nih yang berubah tanpa kita sadari. Nah, ngomong-ngomong soal hal itu ya, menurut kamu sendiri perubahan apa sih yang paling kerasa setelah kamu menikah?
Mmm. Mmm? Oke. Kebetulan banget nih, aku memang baru menikah itu ini bulan ke-6 setelah menikah dan emang pertanyaan orang lain tuh kayak gitu, "Apa nih yang beda? Apa yang berubah?" Gitu. Teman-teman juga sama nanyanya. Eee, sebenarnya pasti ya banyak hal berubah karena namanya 2 orang yang berbeda tinggal di 1 atap itu banyak yang harus kita sesuaikan, gitu. Cuman perubahan bes e sebenarnya, besar enggak ya, ini ada 1 hal yang dari dulu tuh enggak pernah berubah, tiba-tiba berubah setelah menikah adalah kebiasaan sarapan, gitu.
Hmm. Mmm. Oh sarapan. Kenapa tuh berubahnya kenapa?
Eee, jadi keluarga aku itu, dari aku kecil ya, dari aku kecil banget sampai ya aku e anggaplah sampai sekarang ya, itu keluarga aku itu enggak pernah sarapan. Kita tuh enggak terbiasa untuk sarapan dan bahkan ketika aku sudah bekerja, itu kebetulan aku itu, eee, bekerja itu masuknya siang. Kayak jam 1.00, tapi pulangnya manga malam banget. Jadi, aku kan bangunnya telat tuh, karena bangun telat ya jadinya sarapan ke-skip paling cep pagi aku makan itu, dari dulu sampai sekarang itu, jam 11.00 siang, gitu.
Mmm. Oh iya. Mmm. Oh oke oke, tapi emang di keluarga kamu juga enggak ada ya tradisi sarapan bareng gitu enggak ada?
Iya benar enggak ada. Jadi, aku inget banget kayak memori mau berangkat sekolah itu benar-benar semuanya pada sibuk kayak beberes, pada mandi, gantian mandi, dan kita tuh enggak ada yang minta sarapan. Di meja makan enggak ada sarapan, jadi ya udah kita biasa aja, gitu.
Mmm. Mmm, ya. Oke oke. Nah, terus setelah menikah bagaimana?
Nah setelah menikah ini, suami aku wajib sarapan, kalau enggak sarapan itu dia bakal pusing, uring-uringan, dan e ngomel-ngomel sendirilah, gitu, cu nah pas di sini, aku udah bilang sama dia dari awal kalau aku itu enggak terbiasa sarapan dan bahkan ketika ada makanan di depan aku, gitu ya, misal aku bangun lebih pagi nih, jam 6.00 terus jam 7.00-an udah ada makanan, aku tuh enggak ada selera buat makan karena perut aku kayak ngerasanya belum siap aja. Gitu, sementara kan suami harus. Nah, jadi awalnya aku bilang ke dia kayak gitu. Terus, mmm, apa tuh namanya, jadinya aku bilang juga ke dia, "Karena aku enggak biasa sarapan, kalau kamu mau sarapan cari sendiri atau kalau kamu pengen aku buatin kamu ingetin karena aku udah otomatis enggak inget nih kalau pagi itu harus ada makanan." Gitu kan. Nah, tapi di situ tuh ternyata sering ada konflik juga cuman gara-gara sarapan itu, gitu.
Mmm. Mhm. Mmm iya. Mmm oke oke. <chuckles> iya ya gara-gara sarapan aja ya padahal. Nah, itu, eee, gi eee, apa namanya, eee, pada akhirnya gimana, eee, kamu beradaptasi dengan hal itu?
Iya. Eee, jadi, ya kan misalnya nih, kayak dia sebenarnya lapar, tapi enggak, gimana ya, mungkin namanya baru menikah dia, eee, ragu gitu b mau minta tolong buatin, tapi dia mau keluar juga pengen dibikinin. Dia enggak ngomong, terus lama-lama dia uring-uringan sendiri terus akunya jadi kesel kayak, "Kenapa enggak bilang?" Itu kan konflik ya. Lama-lama aku nih, "Ya udah deh, aku buatin sarapan." Gitu. Terus dia sarapan sendiri kadang aku juga ngeliatnya kayak, eee, kasihan juga, jadi aku ikut makan sedikit sedikit. Ah, jadi rutinitas berbulan-bulan lama-lama. Pagi tuh aku kalau enggak makan, perut aku bunyi, gitu. Oh kayaknya aku jadi terbiasa sarapan, gitu.
Hmm. Iya iya. Hmm. <chuckles> Oh iya iya. Oh, jadi akhirnya kamu merasa kalau enggak sarapan tuh jadi kayak perut kosong ya?
Iya jadi lapar padahal biasanya enggak, gitu.
<chuckles> Oke oke menarik. Eee, nah, terus, eee, sampai sekarang akhirnya kamu lakukan sarapan bareng berarti, ya?
Iya betul, sekarang sampai kita lakukan. Antara aku masak atau bahkan, ya kan karena aku tinggalnya di kluster nih banyak ibu-ibu yang nge-DO, gitu ya. Jadi, aku sehari sebelumnya tuh udah mesen gitu, "Bun, bol mau ini dong, mau mesen nasi uduk." Gitu. Jadi, aku yang malahan sekarang lebih, apa ya, lebih ngatur untuk sarapan, gitu.
Mmm. Mmm ya. Oh oke oke. Jadi udah punya jadwal-jadwalnya gitu ya makanannya.
Iya benar.
Heeh, tapi, eee, kamu itu sebelum menikah, eee, emang, apa namanya, emang udah bisa masak atau malah s baru belajar itu setelah menikah?
Mmm. Eee, jadi, aku itu kalau ditanya bisa apa enggak? Bisa, tapi makanan yang aku mau aja, gitu. Jadi, kalau, eee, apa tuh, makanan komplit misalnya nasi, eee, ayamnya ada sopnya atau apa itu aku enggak pernah bikin, tapi makanan-makanan simpel ya, kayak cuman goreng ayam, ayam tepung yang gitu, aku bisa. Cuman emang setelah menikah aku tahu gitu, kayak, kayaknya ada kebanggaan tersendiri ya ketika baru belajar masakan tertentu yang dulu itu aku kira susah, terus aku bisa, terus dimakan suami dan suami suka, itu jadi ada kebanggaan tersendiri, gitu.
Mmm. Mmm. Oke. Mmm. Mmm, iya, tapi kalau, eee, suami kamu sendiri tuh suka request-request enggak sih masalah makanan yang dia pengen makan?
Mmm. Nah, suami aku itu sampai sekarang, eee, kayaknya dia masih ini ya, masih hati-hati, gitu, eee dia takutnya menuntut, kayak gitu. Jadi, eee, waktu kita sebelum nikah ada yang ngasih bukan amanah apa ya, ngasih pesanlah. Katanya, "Hati-hati kalau ke istri. Kadang kalau suami bikin istri itu tersinggung, nanti rezekinya seret." Nah, suami aku sejak itu kayaknya hati-hati gitu ke aku kalau ngomong. Jadi belum pernah tuh request-request.
Mmm. Oh iya iya. Oke. Jadi, eee, apa aja pasti dimakan gitu, ya?
Betul, apa aja dimakan dan walaupun nih, misalnya keasinan dia bakal bilang enak sampai aku yang bilang, "Ah enggak ah, keasinan." Kata dia, "Oh iya deh, asin." Gitu, dia baru bilang gitu.
Wah. Oh iya? <chuckles> <chuckles> Wah bersyukur banget kamu ya Kak punya suami seperti itu?
<chuckles> Iya.
Oke. Mmm, tapi kalau dari segi komunikasi sendiri nih, gimana? Kamu merasakan perubahan enggak setelah kamu menikah?
Hmm. Eee, lebih kita, lebih terbuka sih. Lebih berani terbuka dan juga, yang lucunya ya, padahal dari dulu tuh aku tipe orang yang, eee, cemburuan tuh. Dari mungkin masih remaja sampai sebelum menikah ya. Eee, tapi ketika sudah menikah ter lucunya tuh apapun yang diceritain suami, aku juga cerita, gitu ya. Tentang masa lalu kita, kita anggapnya itu itu bab dulu banget, gitu. Itu di masa lalu dan aku dengernya kayak, apa ya, "Oh itu cerita masa mudanya dia." Gitu. Jadi udah jarang cemburu, tapi bukan berarti enggak sayang ya. Justru kayaknya udah naik level ke level dimana, "Ah itu mah udah bukan hal yang perlu dikhawatirin lagi." Gitu.
Mmm iya. Mmm, oke oke. Wow, <chuckles> tapi ada enggak sih hal kecil yang dulu enggak kepikiran gitu sama kamu, tapi malah sekarang setelah menikah jadi penting?
<chuckles> Oke. Eee lebih ke ini ya, yang paling sulit itu setelah menikah itu menurut aku ngobrolin soal keuangan, gitu. Eee, dulu itu kan aku bekerja, dia juga bekerja. Dulu aku kiranya ya, kan udah banyak nih di sosial media juga katanya, eee, DINK ya, Double Income No Kids, gitu. Jadi, aku ngiranya double income itu maksudnya ya tetap uang itu masing-masing, gitu. Ternyata enggak bisa. Ketika udah serumah itu pasti harus ada pembagiannya yang bayar listrik, yang bayar air, makanan, itu hal kecil-kecil kayak gitu tuh harus ada pembagiannya kan. Nah, itu yang, apa ya, komunikasi yang enggak pernah aku lakuin dan enggak kebayang bakal dilakuin, ternyata harus diobrolin, gitu.
Hmm. Hmm. Oh, oke oke, dan itu akhirnya kalian obrolin gitu, ya?
Mmm, akhirnya, mau enggak mau sih dan emang, eee, menurut aku ngomongin finansial itu lebih sensitif ya daripada obrolan lain, gitu, karena, eee, dari dianya mungkin namanya laki-laki ya, eee, itu kan ada sensitif, aku juga ada hal-hal dari aku ya, misalnya sebagai perempuan yang punya, eee, income sendiri, aku juga ada, apa ya, ketakutan kayak, "Aku enggak mau s gara-gara nikah, kebutuhan atau kebahagiaan aku nih dengan punya uang sendiri tuh jadi berkurang." Kayak gitu. Jadi banyak banget argumen dan cara komunikasi yang kita laluin tuh, setiap ngomongin finansial.
Oke. Iya betul. Oh. Mmm. Mmm iya. Mmm oke oke, tapi kalau tantangan terbesar dari kamu sendiri yang kamu rasakan ya, eee, apa namanya, setelah kamu menikah ini apa sih tantangannya?
Mmm. tantangan terbesarnya itu, menurut aku itu ya kayaknya lebih ke finansial pembagian karena sampai saat ini pun, menurut aku, kita masih belum jelas nih pembagiannya gimana, eee, kita kayak, "Oh iya kayaknya kita harus ada tabungan bersama." Itu masih belum dilakuin, gitu, dan pembagian nih yang awalnya misalnya, "Oh ya udah, kamu yang, eee, ngurusin air, ngurusin listrik, dan sebagainya," tapi ada momen-momen tertentu yang, "Ya udah deh aku dulu yang bayarin." Jadinya berantakan tuh. Jadi sampai sekarang pun finansial ini masih, apa ya, kita enggak teraturlah. Jadi enggak ada masalah sih untuk finansialnya, enggak kurang cuman berantakan, gitu.
Hmm. Mmm, oke oke. Nah, kalau dari gaya hidup sendiri nih ya, misalkan ya tadi yang kayak kamu omongin sesimpel sarapan, gitu ya, atau mungkin, mmm, penggunaan gadget sehari-hari, mmm, atau mungkin, mmm, apa namanya, waktu untuk, eee, istirahat, gitu, atau waktu untuk me time atau wat waktu untuk bekerja. Nah, itu kan pasti berbeda ya antara kamu dan suami kamu. Nah, itu gimana tuh caranya kalian menyesuaikan perbedaan gaya hidup itu?
Mmm. Mmm. Betul. Eee, kalau itu emang, sebenarnya aku tahu itu cukup sulit. Cuman itu udah kita obrolin sebelum nikah. Kayak aku nih, aku itu orangnya introvert dan personal space itu buat aku tuh tetap butuh, walaupun setelah nikah. Eee, jadi, dia tuh harus ngerti kalau aku pun ada momen di mana aku enggak mau bareng dia, gitu. Aku mau di kamar main game, misalnya. Itu bukan berarti aku enggak mau bareng dia kan, tapi aku butuh, gitu. Nah, setelah nikah itu, eee, nah itu sulitnya mungkin ketika dilakuin ya. Eee, jadi ada momen dimana aku pengen sendirian, tapi dianya kayak, "Kenapa? Kenapa mau sendiri? Emangnya kenapa kalau bareng?" Gitu kan. Terus juga dia nih, misalnya dia nongkrong sama teman. Nah, aku tuh namanya perempuan dan istri itu kan biasanya kita bisa menilai ya, "Oh ini teman dia yang agak bahaya nih," gitu, "yang suka minjem uang terus nih." Kayak gitu. Aku tuh enggak mau, gitu. Cuman dia sebagai laki-laki mungkin enggak enak, kalau tiba-tiba dia ngejauhin temennya. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang, eee, udah biasa waktu sebelum menikah, tapi emang, gimana ya, harus disesuaikan setelah menikah itu, eee, ini sih, eee, apa ya, perjalanan panjang, gitu. Cuman makin kesini udah ada porsinya masing-masing.
Hmm. Mmm, ya ya. Mmm. Hmm. Mmm. Iya. Mhm, iya iya betul. Oke. Mmm. Mmm, oke. Nah, itu butuh berapa lama tuh Kak? A sampai akhirnya bisa menyesuaikan gitu dan membagi, apa ya, istilahnya menjaga ruang pribadi, gitu.
Mmm. In mmm, kayaknya kerasanya di bulan ke-4 deh, di bulan ke-4 tuh flow-nya udah enak aja. Kayak misalnya ya, dia itu pulang kerja itu emang senang scroll sosial media karena kan seharian kerja dia enggak sos enggak scroll sosial media. Awalnya tuh aku protes, cuman akhirnya kayak ada, bukan, sebenarnya enggak perjanjian juga, cuman, eee, kayak aku enggak apa-apa deh dia pulang kerja scroll hape, asalkan bukan sebelum tidur, pas di tempat tidur, gitu. Itu jadinya jadi rutinitas kan. Terus juga dia tahu nih, aku kalau misalnya lagi Sabtu Minggu itu siang-siang pasti pengennya di kamar, gitu. Aku enggak mau di ruang tengah, aku enggak mau kayak ada tiba-tiba disuruh keluar, gitu. Kenapa aku enggak mau, jadinya dia juga enggak pernah ngajak lagi tuh keluar atau, eee, nonton di ruang tengah, dia enggak pernah ngajakin karena di 3 bulan awal itu udah pernah ada argumen kan soal itu. Jadi di bulan ke-4 jadinya udah saling menyesuaikan, gitu.
Mmm iya. Hmm. Mmm iya. Mmm, tapi ada enggak sih hal paling menyenangkan, gitu ya, yang cuma kamu rasain malah setelah menikah?
Mmm. Eee ada, jadi, mmm, gimana ya, ketika sudah menikah itu kan kita jadi ada yang namanya teman hidup tuh, ternyata beneran ya, ada teman untuk hidup, gitu. Jadi, eee, pahit manisnya, kayak misalnya ada argumen, ada masalah, atau ada apapun tuh emang udah enggak sendirian lagi, gitu. Ada ber-2 bahkan ketika kita adu argumen, ketika ada berantem, di akhirnya itu kayak makin dekat, gitu. Nah, di situ tuh kayak sesuatu yang menurut aku enggak bisa dirasain padahal aku sama dia tuh kan pacaran tuh 2 tahun 1/2 sebelum menikah, gitu, tapi kerasa banget bedanya setelah dan sebelum menikah. Ketika setelah menikah itu, kita lebih banyak belajar buat, "Oh iya kita sayang sama orang ini, jadi kita harus coba ngerti." Gitu. Jadi sisi egois kita tuh benar-benar dilatih buat ditahan dan kita gimana nih caranya buat bareng-bareng, enggak cuman salah satunya aja gitu yang usaha, gitu.
Mmm iya iya. Mmm oke. Mmm. Hmm. Mmm oke oke. Jadi lebih senang waktu menikah apa pacaran nih? <chuckles>
<chuckles> Eee, kalau ditanya gitu, sebenarnya, eee, menikah. Cuman emang dari segi, apa ya, mungkin dari sosial dan juga pekerjaan itu jadi banyak yang harus dipertimbangkan, gitu ya, karena kan udah menikah nih. Eee, bukan ada tuntutan, kayak aku nih misalnya, waktu itu aku setelah kerja biasanya kan nongkrong sama teman dan teman kerja aku itu, eee, cowoknya juga banyak, gitu. Kita nongkrong sampai jam 10.00 malam, gitu. Nah setelah menikah, suami aku tuh enggak pernah enggak pernah apa, eee, nggak pernah enggak ngebolehin, enggak pernah ngelarang, tapi aku udah sebagai istri orang ya, jadi kan ada rasa, "Duh enak gak ya dilihat orang nih? Aku udah, eee, aku seorang istri nongkrong, ada laki-laki juga sampai malam." Terus aku pulang ke rumah nantinya ru sementara suami aku di rumah makan sendirian. Itu hal-hal yang aku kira dulu sebatas dilarang apa enggak dilarang, ternyata dari diri sendiri juga udah ada, apa ya, eee, perasaan-perasaan kayak gitu. Yang, "Pantas enggak ya? ini boleh nggak ya?" Kayak, "dilihatnya gimana ya?" Nah kayak gitu tuh ada setelah menikah.
Pasti. Heeh. Mmm iya iya. Hmm. Hmm, oke. Iya iya. Mmm. Hmm. Oke. Iya, jadi pasti, eee, prio prio prioritasmu tuh setelah menikah pasti berubah juga, ya?
Betul. Jadi keluarga, suami, dan juga pandangan orang lain ke aku sebagai istri, gitu.
Hmm. Mmm, oke oke. <chuckles> oke, Kak. Menarik banget lho, Kak, pembicaraan kita hari ini ya mengenai ya, mmm, perubahan setelah kamu menikah. Makasih ya, Kak. udah mau berbagi ceritanya hari ini.
Iya sama-sama. Makasih juga ya udah mau dengerin cerita aku nih. S perubahan aku setelah menikah. Semoga kita nanti ketemu lagi ya.
Mmm. Eh. Iya. Amin. Oke. Sampai jumpa lagi ya, Kak.
Iya. Sampai jumpa lagi.